Aku mau curhat nih aku, butuh bukan cuma buat didengarkan tapi, aku juga butuh solusi nih.
Iya boleh, Kak.
Jadi aku tuh, lagi deket sama, cewek kampus ya, tetapi, aku suka dan kemungkinan dia juga suka, cuma masalahnya nih aku mental aku untuk pacaran itu selalu ketahan Kak, karena, aku tuh pernah pacaran 2 tahun sama, eee, ya sama cewek aku waktu SMA.
Iya.
Dan aku putus tuh berakhirnya gak bagus karena aku diselingkuhin, Kak.
Oke. Mmm, oke.
Jadi mungkin itu yang faktor utama yang bikin aku tuh, jadi trauma ama cewek, dan itu bukan yang pertama kali Kak, jadi sebelum itu aku juga diselingkuhin. Nah ketika yang pertama aku diselingkuhin itu, okelah gapapalah, terus aku ketika SMA tuh aku jalan kan, eee, pacaran lagi dan lama cukup lama 2 tahun malah. Eh, ujung-ujungnya p pas sudah perpisahan nah yang namanya perpisahan kan kita pengen kan masa masa atau momen-momen kita tuh masa remaja tuh bagus gitu, eh, malah diselingkuhin Kak, nah itu tuh, bener-bener buat aku tuh Semacam, hal yang gak bisa dilupainlah, trauma banget nah semenjak itu lama nih, udah 3 tahun aku gak pacaran lag,i nah itu menurut Kakak, gimana, Kak? <smacks lips>
Iya. Iya, Kak, sebelumnya, eee, aku minta maaf ya karena pengalaman Kakak, eee, yang sebelumnya itu, kurang mengenakkan gitu ya di hubungan percintaan dan juga aku mau terima kasih nih, Kak, eee, Kakak, udah mau, bercerita sama aku, kemudian juga Kakak, udah mau terbuka dan, eee, jujur ya, karena, eee, boleh dibilang untuk, eee, bercerita dan terbuka, apalagi, eee, terkait, pribadi ya, eee, masalah pribadi itu nggak gampang nih, jadi, eee, boleh dibilang, eee, aku memberikan apresiasi untuk Kakak nih, karena sudah mau bercerita. Nah, sebelum aku memberikan beberapa, eee, pandangan dan saran terkait, eee, masalah Kakak ini, eee, boleh nggak aku tanya-tanya dulu sedikit, Kak?
Iya. Iya, Kak. Boleh boleh banget, Kak, aku butuh itu malah.
Oke, oke, nah, kalau aku boleh tahu nih, Kak, itu kejadiannya kapan ya, Kak, ya, Kakak, itu, eee, mengalami, eee, trauma dan juga, diselingkuhi oleh mantan pacar Kakak? Terus itu, eee, yang menyebabkan mantan pacar Kakak itu selingkuh, apa ya, Kak? Kakak tahu nggak?
Oke. Jadi waktu itu waktu masih SMA, Kak, jadi waktu yo masih SMA tuh, aku tuh memang, sebenarnya tuh, emang ada masalah dari internal aku, tapi masalah sekolah. Jadi aku agak bandel sih, Kak. Jadi ketika, catur wulan ke-3 terakhir tuh, aku gak boleh masuk lagi sama sekolah, karena ada ya, ada suatu hal lah. Seharusnya aku dikeluarkan, tapi karena mungkin udah kelas 3, si, mmm, pihak dari sekolah itu agak kasihan daripada ngulang, akhirnya dikasih konpen konspens eee, apa, kompensasi, ya udah, caturan ke-3 gak boleh ikut EBTANAS atau ujian nasional itu, eee
Iya.
eee, jadi, di p apa, di di gak disamakan dengan yang lain, gitu. Jadi harus nyusul. Nah, dari situ aku pulang, karena aku juga beda kota ya, dengan orang tua, aku pulang, nah, aku gak boleh lagi ke kota itu, dari s Nah, di momen-momen itu tuh, dia akhirnya mungkin dia selingkuh. Kayak itu. Itu sih, penyebabnya.
Oh, oke. Terus? Oh, oke, nah, aku udah mulai, eee, bisa, eee, melihat ya lebih, eee, dalam mungkin, walaupun belum, eee, secara detail nih aku, eee, tahu, eee, kondisi dan, eee, kejadian Kakak waktu itu, nah, mungkin aku akan tanya lagi nih Kak, ya. Nah, eee, waktu saat itu Kak, pada saat Kakak, mengalami trauma atau, eee, diselingkuhin itu, itu tuh, eee, penyebabnya atau e faktor utamanya apa ya, Kak, ya, selain yang Kakak bilang tadi tuh apakah mungkin ini ada orang ke-3 gitu sehingga, mantan pacar Kakak, itu, eee, berselingkuh, atau seperti apa ya, Kak, ya, kejadian waktu itu?
Iya. Ada Kak. Jadi itu malah adik kelas Kak, adik kelas, jadi wak aku juga tahunya ketika ku mulai menjelang ujian aku datang lagi kan ke kota tempat sekolahku ini, di situ kok dingin banget, eee, pasanganku kok dingin banget nih, dan ya karena aku kan juga banyak teman lama-lama juga aku cerita, eh, ya aku dengar desas-desus ya kalau dia selingkuh sama adik kelas, nah tapi aku konfirmasi dulu gitu gak langsung ke, pasanganku aku konfirmasi ke kawa ke kawannya pasanganku aku konfirmasi juga, cari tahu, dengan kawanku juga dan terakhir aku juga samperin itu adik kelasnya yang jadi, mmm, selingkuhannya gitu, ya aku tanya sama dia apa iya gitu ternyata bener ya sempat sih emang emosi luar biasa cuma memang, aku prinsipnya gak mau aku main fisik untuk urusan pacaran apalagi juga gak gak sebanding bukannya ngeremehin adik kelas tapi, beda angkatan ya kita menang aja kalau lawan adik kelas gitu kita malu apalagi kalau kita kalah gitu jadi aku tetap gak melakukan apa pun, ya udah nah dari situ baru aku, minta penjelasan sama pasanganku cuma dia karena dia gak mau jawab-jawab
Ya, seperti apa, Kak? Oh oke oke. Iya. Pastinya sih, Kak. Betul.
ya udah aku langsung pergi dan udah tuh Kak, enggak pernah berhubungan lagi karena kan kita udah, keluar gitu.
Oke Kak, ya cukup bisa dipahami sih Kak, eee, kondisi Kakak, saat itu ya, dan juga, eee, pastinya sangat terluka, dan juga pasti sangat kecewa ya, eee, mendapat kabar atau, menemukan bahwa, eee, pasangan Kakak, pacar Kakak itu selingkuh dengan laki-laki lain yang boleh dibilang, eee, adik kelas gitu ya tapi, eee, aku merasa Kakak, nih udah cukup bijaksana gitu ya menyikapi hal tersebut di mana, Kakak, tidak mau, eee, melakukan, eee, keributan, apalagi kontak fisik dengan, eee, adik kelas tersebut gitu ya ini, salah satu sikap yang, eee, boleh di, eee, apresiasi dan Kakak, juga harus berbangga diri nih bahwa Kakak, itu merupakan, eee, seseorang yang, eee, bijaksana dalam, eee, menyikapi hal ini atau masalah ini gitu ya nah, eee, mungkin saran dari aku nih yang bisa Kakak, coba gitu ya untuk bisa, membuka hati gitu ya, eee, kepada, eee, wanita lain gitu ya <clears throat> karena Kakak, punya trauma yang cukup mendalam, gitu ya mungkin Kakak, bisa coba dengan, eee, fokus pada pemulihan diri terlebih dahulu nih gitu ya mungkin bisa dengan cara, eee, mengisi waktu luang, yang Kakak, miliki dengan, eee, hal-hal atau kesibukan kesibukan yang positif nih, seperti misalnya berolahraga, atau mencari, eee, pekerjaan tambahan yang bisa menghasilkan, eee, tambahan penghasilan gitu ya, nah kira-kira dari saranku yang pertama ini, kira-kira Kakak, mau coba enggak nih?
Mmm. Iya. Iya. Ya untungnya. Iya. Udah sih Kak, itu sebenarnya karena, su eee, waktunya juga sudah 2 tahun 3 tahun, nah ketika, dulu pun juga ada, eee, yang namanya kita pas masuk kampus kenalan dengan komunitas baru Kak, ya ada aja yang kita dekat tapi aku kayak s kayak ngejauh gitu Kak, gitu, jadi kadang-kadang dianggapnya kayak pasif lah, suka dianggapnya kayak sombong lah gitu kebetulan aku masuk di kampus yang jurusannya banyaknya perempuan, nah
Oh gitu. Oke. Oh gitu.
kemudian, nih ada 1 yang mungkin aku bisa, eh, kayaknya bisa ngobatin cuman traumanya masih ada Kak, orangnya baik banget gitu nah itu gimana tuh Kak, karena aku mikir ini kayaknya orangnya baik deh, ya siapa tahu kan jadi jodoh juga kan kayaknya orangnya juga dewasa cuma aku, ya traumanya masih ada padahal udah 3 tahun yang lalu tuh, Kak.
Betul. Ya, Kak, memang, eee, cukup sulit ya untuk, bisa membuka diri karena punya trauma yang cukup mendalam walaupun itu sudah, eee, lewat lebih dari 3 tahun ya. Tapi kalau aku boleh kasih saran nih, eee, supaya Kakak itu bisa membuka diri, eee, dan menjalin, eee, memulai hubungan baru ya, itu mungkin bisa, eee, cari dukungan, baik itu dari teman maupun dari, eee, komunitas ataupun dari keluarga nih supaya, bisa menguatkan Kakak gitu yang boleh dibilang ya support system, Kak, karena itu sangat, eee, penting ya dan sangat, eee, bisa membantu Kakak, menurut aku gitu sih. Nah, terus kemudian saranku yang selanjutnya, itu Kakak bisa, eee, coba memulai, eee
Iya. Iya, benar banget. Iya. Iya.
pendekatan dengan, eee, mungkin, eee, wanita yang memang Kakak suka gitu ya. Supaya nanti, eee, sedikit-sedikit itu akan, eee, mulai, eee, tumbuh rasa gitu ya de dengan, eee, pendekatan Kakak tersebut, dan juga seiring berjalannya waktu, eee, akan, eee, menghilangkan trauma dan juga Kakak tuh jadi punya, eee, kesibukan gitu ya dengan, eee, apa, eee, pendekatan dengan, e wanita baru ini gitu ya. Karena ya memang, eee, perlu waktu, Kak, memang, eee, nggak bisa langsung, mungkin ya, nggak bisa langsung, eee, instan gitu ya bisa, eee, melupakan kejadian masa lalu dan trauma masa lalu. Tapi perlu juga nih untuk membuka diri, eee, membuka hati supaya masa lalu itu bisa terkubur dan, eee, dilupakan. Seperti itu, Kak. Gimana kira-kira?
Iya? Iya iya. Iya, kayaknya aku sepakat, tuh, Kak, yang kedua itu, Kak. Karena, memang aku sempat melakukan, tapi mungkin enggak terlalu terbuka banget aku bicara, nih, sama kawan aku yang aku taksir. Dan, kayaknya juga dia o orangnya terbuka se a eee, juga senang sama aku, gitu. Dan, emang sempat, sih, dia, eee, kayak sepet seperti tahulah, gitu. Karena, aku pernah cerita, gitu. Terus, kata dia, "Ya, tiap orang beda," gitu. Terus, aku mikir, benar juga, cuma memang masih ada bayang-bayang masa lalu, sih, Kak, itu aja. Tapi, Kakak, itu memang benar, sih. Tetap aku harus gimana caranya belajar terus untuk membuka hati gitu, Kak, ya? Maksud Kakak yang tadi, ya?
Oke. Ya. Iya, betul banget, Kak. Jadi, memang, eee, dimulai dari hal-hal kecil, ya. Yang Kakak lakukan itu sebetulnya udah tepat, sih. Udah, eee, betul menurut, eee, aku, ya. Karena, ya, dengan membuka hati secara perlahan, kemudian, eee, berkenalan dengan, eee, wanita, gitu, yang pendekatan dengan wanita lain, itu, tuh, eee, perlahan-lahan nanti akan, eee, tumbuh rasa dan, eee, mengubur masa lalu dan trauma Kakak. Gitu, Kak.
Iya. Iya, benar, deh, Kak. Makasih, nih, Kak. Aku mulai agak terbantu, nih, Kak. Mungkin, emang karena pelan-pelan, Kak, ya. Makasih, Kak, udah kasih solusi ke aku, ya.
Oke, Kak, sama-sama. Semoga cepat teratasi, ya, masalahnya, dan sampai ketemu lagi.